Mm, okey. Actually, ang technology kasi ngayon, very rampant na, 'di ba? As in, a ang epekto nun kas magandang magan maraming magandang epekto 'yon sa pamilya kasi, ah, nowadays kasi technology talaga 'yon talagang parang pinaka main, um, source natin ng kahit sa trabaho, 'di ba? Um, ako personally, dahil ako ay, ah, magti-teacher na, hopefully. <chuckles> Yes, ga-graduate ako ngayong October, 2025. Yes. And then I got newly hired din sa isang school, um, sa tingin ko ang epekto nun sa'kin personally kasi, I'm using laptop, 'di ba? So, yun na yung way of teaching ko hindi na yung traditional na visual aids, o oo, ngayon laptop na talaga, powerpoint na. Then sa rest of the family, kasi <tsk> yung television, di ba, kahit naman sino gumagamit ng television na kailangan din. Cellphone. So, maraming magandang epekto, yung technology sa family. Sa'yo, ba?
Mm, oo. Oo. Mm. Oo, okey. Ah, okey. Mhm. Congrat. Ah, okey. Mm. Ah, okey. Okey. Visual aid. Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oh. Oo, ako ano, um, madaming ano, magandang epekto talaga ang technology sa pamilya namin. Una, kasi since yung, ah, parents ko ay sep ay separated tapos yung father ko 'di siya nakatira sa bahay namin na tinitirhan naming ano, tinitirhan naming pamilya niya. Um, nagko-communicate kami gamit ang technology. Chat, may ah, text, ganyan. So, kumbaga kahit na hindi kami araw-araw na ano, na magkasama, pwede kaming araw-araw na mag-usap dahil sa technology. Tapos siguro isang ano pa, isang bagay na nakakatulong ang technology sa pamilya namin ay nakakapag-bond kami gamit ito. Kagaya ng binanggit mo ano, um, TV. Um, lahat naman tayo gumagamit ng TV. Kaso kami ng family ko ano namin, gustong-gusto namin yung nanonood ng kung ano-anong mga oo, nagiging ano namin siya paraan para makapag-bond kami ng family ko lalo na kapag ka ano, pare-pareho kaming nasa bahay lang, wala naman kaming mga trabaho, wala naman kaming mga kailangang gawin. 'Dun kami nag-uubos ng oras, panonood ng ano, mga K-dramas, mga English movies, ganyan. So ayun, maganda epekto niya. Mm.
Mm. Mhm. Mm. Okey. Mm, mm, true. Yeah. Mm. Mm. Yes, yes. Bonding, 'no? Hmm. Yes, correct. Mm. Oo, oo. Ayan, agree ayan.